Mhm.
Ah, ako sakin, siguro ano nahirapan ako pagka ano. Ay, hindi naman pala pag sa kasal paka kub pagka sa kasal kasi 'di ba may mga damit naman na sarili. Siguro sa ano yung mga biglaang gala or magmi-meet ng mga kaibigan na bago mo lang kakilala. Kasi siyempre kailangan ganda ka diyan, kailangan pretty ka diyan, hindi p'wedeng, oy ano ka magpapakabog dun sa mga bago mong kakilala? Oy, hindi wag kang papayag. Dapat ipakita mo kung sino ka. <laughs> Naghiganti. Oo.
Oo. Daga, oh. <laughs> Of course. Oo, ikaw din ba yung parang ano, na n parang nako-conscious 'pag nag pa uulit-ulit ng damit? Hindi naman?
Ah, ako nako-concious? Hindi, kasi sa bahay ko lang naman ginagawa yun, eh, pag nasa bahay lang. Pero siyempre paglalabas gan'yan. Ay hindi sakin kasi paglalabas nag-iisip ako ng ano parang bago pa lang yung okasyon, nag-iisip ako 'tsaka lang ako bumibili ganun ginagawa ko.
Mm. Wow, ang daming damit. <laughs> Ah, mm. Para espesyal oo parang kung ano yung okasyon na yun, kung sino rin yung imi-meet mo, dun ka lang din bibilhan ng damit, yan ganun? Wow, espesyal talaga, ha.
Oo. Eh, 'di ba safe. Yes safe. Mm. Totoo, oo. Oo, ganun lang yung ginagawa ko. Kasi kung paulit-ulit oo kung paulit-ulit or something na 'di ba parang, "Ay nasuot ko na 'to dun, eh". Baka mamaya may makakita saking ibang tao, "haha, nasuot mo na yan" baka ganonin ako. Eh, 'di mas maganda kung ano, ah, bumili be mura lang naman sa TikTok shop, sa totoo lang. Yung mga tops, nasa 200 plus lang 300. So, di ba, why not na i-treat mo yung sarili mo sa gano'ng halaga. 'Di ba hindi naman siya kawalan masyado kasi 'di ba yung iba nagre-range nga ng 500 plus, yung iba nga mas mahal pa, eh, nasa 1,000 plus pa. So, yun 'no, wala naman talaga akong pinaglalaban dito, pero iyon sinasabi ko lang yun sakin. Anyway, ah, maraming salamat sa pakikinig mo sa napakaganda kong kwento, ano daw. <giggles> Paalam.
Wow. <laughs> Mm. Ay, oo. Ayan. Hmm. Nako, mahal. <chuckles> Mhm. Ay oo naman, at saka ano importante sa tao yan. Yung parang nag parang binu-boost mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pananamit, pananamit naman yan, eh. Salamat nga pala rin sa uulitin. Paalam.